Bon, bah, ça va, heu
Le l <laughs>
Il a ça, Momo. <laughs> Il a ç ça en stock
Moi, c'est la bos c'est <chuckles> c'est de l'argent, c'est un c'est un bonus. Il a ça en stock.
Ah, heu, bah, t'inquiète, heu, tous les potes de Momo, ils ont pas mal d'argent.
Ah, c'est bien ça! Franchement, ils ont tous du succès, hein, dans les affaires.
Ouais, ouais, ouais, franchement, heu, j'avoue, de ce côté-là, on on a pas à se plaindre. On est bien, lotis.
Mmh mh. Ah ç ah, franchement, ça c'est bien, tu as vraiment trouvé le bon gars. Bon j'avoue, il galère un peu, mais je pense qu'avec Momo il va bien se refaire, hein, Mama. Ouais, j'ai confiance.
Mmh. Ouais, ouais, ouais, moi aussi. Bon, par contre, je te préviens, heu, il aura moins de temps pour la cousine, heu, des fois, heu des fois, il y aura des soucis, au niveau des horaires. Enfin, tu sais, c'est un peu aléatoire, hein, l'import-export.
J'ai vraiment confiance. Mmh, ah, ouais.
Des fois des fois, il fera des déplacements, et cetera. Donc heu, si toi, ça te dérange pas et que lui, heu, il a besoin d'argent, je pense que tout le monde y trouvera son compte.
Mmh.